Ừm, ừm, mình mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu. Tức là, kiểu, nó khiến chúng ta, gọi là, lướt mạng xã hội một cách, ơ, quá là vô thức, đúng không? Và lúc nào cũng bị, ờ, ám ảnh về tin nhắn này, rất là kiểm tra tin nhắn liên tục này, đúng không?
Đấy. Ừm. Đúng, đúng. Cái lúc Đúng rồi, chuẩn luôn. Thì là lúc bạn uống rượu, uống bia nha, với bạn chơi đồ nhá, dopamine cũng lên, lên cực mạnh luôn. Thì là nó có có theo các gói, gọi là, kiểu, cờ bạc các thứ nó cũng thế. Thì là điện thoại nó chỉ dưới mỗi cái là cờ bạc thôi, thuốc lá rượu bia thôi. <laughs>
Ừm. Ừm hứm. Ưm, ừm. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Khác nhau ở mỗi cái tên gọi, ơ, đúng không? <laughs> Ờ. Đấy, mình
Ừm. Đúng rồi. Thì là nó cũng khá là gây nghiện ấy. Bây giờ thành ra nhiều lúc mình dùng điện thoại mình, à, toàn phải tắt chuông, tắt thông báo đi, không là mỗi lần nó ting ting ấy, lại phải rút điện thoại ra check, check, check, đúng không? Thành ra, kiểu, nó bạn đang làm việc này, tự nhiên thấy ting ting cái lại quay sang ngó điện thoại, thế là quên mất, ơ, cái là mình đang làm cái gì hay là mất cái dòng dòng chảy, đúng không? Tập trung ấy.
Ừm. Ừm hứm. Ừm hứm, ừm. Ừm, đúng. Đúng rồi, đúng rồi, nó mất mất cho chúng ta, gọi là, cái năng suất làm việc đi. Mình thấy là như thế đúng nhá. Tại vì là mình cũng, ơ, kiểu, ờ hiện tại mình cũng, kiểu, vừa đi học vừa đi làm ấy, và mình thấy là, kiểu, núc nào mang theo điện thoại trong người này, và chúng ta mà, kiểu, cứ, gọi là, để mở cái tin nhắn thông báo lên ấy, thì rất dễ, gọi là, mất tập trung như, kiểu, là đang, ơ, nghe giảng này, thì tự nhiên thấy có thằng bạn nhắn tin mình ấy, là mình cũng sẽ, gọi là gọi là, theo phản xạ là
Đấy, đấy, đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Nó rung lên thôi, đâu rung lên không phải ting ting, chưa cần ting ting nó đã rung rung đã bắt đầu rút điện thoại ra rồi cơ, kiểu, trong rõ ràng mình không để ý có chuông đâu. <chuckles>
Đ đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Nó theo Đúng rồi, nó theo cái phản xạ tự nhiên ấy. Đấy, cho nên là mình sẽ vô thức mình rút ra, kể cả kể cả đấy không phải là tin nhắn, nhưng mà vẫn, kiểu, vô thức, ừ, rút ra. Đấy, thế là nó rất là gây
Ừm. Đúng rồi. Đúng. Đúng, đúng, đúng. Nó gây mất tập trung xong xong rút điện thoại cái xong mất gốc luôn.
gây sao nhãng về cái mạch, mạch làm việc đúng Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ý mình là thế đấy. <laughs> Và, ừ, và, kiểu, một cái nữa, ờ, một cái tiêu cực nữa từ cái việc mà mình nghĩ là sử dụng quá nhiều điện thoại ấy, đó chính là cái việc mà chúng ta, gọi là, bị giảm cái tương tác thực ngoài đời. Đấy, thì, kiểu, ừm, mình khi mình, gọi là, ờ, đi ăn hay là đi uống cà phê ở bên ngoài ấy, thì thấy là có rất là nhiều những cái nhóm người, ờ, gia đình ấy, họ, kiểu, ờ, không, gọi là, nói chuyện trực tiếp với nhau mà họ mắt cứ dán mắt dán vào cái màn hình thôi.
Ừm. Hiểu. Ờ. như nào nhỉ? Ồ, đúng, đúng, đúng, đúng nha! Kiểu, mỗi người cầm cái điện thoại, đúng không? <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Ờ, ờ, ờ, ờm.
Đấy, đấy, đấy, đấy. Hoặc
Thật ra thì mình thấy như này này, cái điện thoại rất là hay ở cái chỗ nhá, nó mang những người xa nhau gần nhau hơn, và mang nó mang những người gần nhau xa nhau hơn. <laughs>
Ừm. Ờ. Ờ, ờ, nghe nghe hợp lý. <laughs> Nghe hợp lý đấy. <laughs> Đúng, đúng, đúng, đúng.
Ấy, cứ cứ kiểu kiểu, là bây giờ là bạn với người yêu, gi giả sử ở xa nhau đi, đúng không? Thế bắt đầu là gọi gọi FaceTime các thứ anh anh, em em, đến lúc là gặp nhau rồi thì nói chuyện được tầm 5, 10 phút xong là nằm lên giường mỗi đứa cái điện thoại à.
Ừm.

Đúng, đúng, đúng, đúng, bạn nói bạn nói rất là rất rất là đúng, rất là đúng nha. Kiểu, mình lúc nào cũng phải <laughs> kề kề cái điện thoại, đúng không? Để check, gọi là, mọi thông tin liên tục. Đấy.
Ừm. Đúng rồi, nó sẽ, a, phụ thuộc vào cái, gọi là, công việc của mình, ví dụ như, kiểu, bạn có công việc là kế toán đi, thì mình nghĩ chắc cũng không cần phải nhiều dùng nhiều điện thoại đến mức đấy đâu, đúng không?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
Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm. Thật ra ngày xưa mình cũng có bị điện thoại chi phối, nhưng mà xong một thời gian mình cai điện thoại ấy, mình bỏ hẳn điện thoại trong vòng mấy tháng cơ, mình không dùng. Đấy, bởi vì đợt đấy nó cũng đợt dịch, thứ nhất là đợt dịch, thứ hai là, kiểu, lúc đấy mình cũng không liên lạc nhiều gì mấy, cần thiết thì mình liên lạc với mình qua Facebook hoặc là qua Zalo, thì Zalo thì mình lại dùng ở trên máy tính, thành ra nó cũng là mình, ờ, cũng rời bỏ cái điện thoại. Xong cũng kh khá là nhiều và mình thấy không quá là quan trọng cái điện thoại đấy, kiểu, đối với mình là cái điện thoại có cũng được, không có cũng không sao, bây giờ đến bây giờ vẫn thế à.
Ừm hứm. Ồ, tức là Ờ. Ờ hớ. À. Ừm hứm. Ừm, OK, bạn bạn bạn đấy là cách của bạn cũng rất là hay nhỉ? Cách để, gọi là, không bị chi phối là không sử dụng điện thoại, đúng không? <laughs> Thì OK, ờ, cách rất đơn giản.
<chuckles> Đúng, ờ. Đúng rồi, mình phải làm quen với việc là ý là mình phải làm quen với việc là không có nó.
Ừm hứm. Ô kê, ô kê, đơn đơn đơn đơn đơn giản mình thì lại hơi khác với bạn, là cái hồi COVID thì mình lại ý dùng lại là cái cái lúc mà mình dùng điện thoại ác nhất luôn, dùng nhiều nhất luôn. Vậy ừ, ừ. Tại vì, kiểu
Ừm. À, à. Ai dà. <laughs> Lúc đấy mình sẽ chuyển sang dùng máy tính nhiều hơn cơ. <laughs>
Do mình dùng cả hai. <laughs> Thì, kiểu, mình vừa dùng, gọi là, mình vừa ứng dụng, kiểu, điện thoại này, mình vừa dùng máy tính này, đấy, thì mình nghĩ là lúc ấy thì mình sẽ, gọi là, tải cái khối lượng, à, gọi là, khối lượng học này, học online này, với lại khối lượng, ờ, làm việc online nó, kiểu, dễ dàng hơn, đấy, bạn hiểu ý mình không? Đấy.
À, ô kê. Ừm. Rồi, rồi, rồi, rồi. <laughs> Kiểu là, một một tay dùng điện thoại để là để chơi game, còn một cái máy tính là dùng để học, đúng không? Hoặc là ngược lại, điện thoại dùng để dùng để, à, ừm, quay mặt, quay quay video, kiểu, em đang ngồi học nhưng ta đang bấm tạch tạch tạch tạch, đang đánh Liên Minh, ơ. <laughs>
Đúng. Cũng đúng, cũng đúng, cũng đúng, ừ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi đấy. <laughs> Đấy, đấy, đúng, nó gọi là trong tiếng Anh nó gọi là multi-tasking ấy, nghĩa là, kiểu, làm một đa nhiệm ấy. Đúng rồi, đa nhiệm ấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy. Thế nên mình đấy là hồi đấy mình dùng dùng điện thoại rất là ác. Ừm.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
Multi-tasking, đúng rồi, làm nhiều việc một lúc á, làm nhiều việc một lúc á. Ừm, đấy, đấy. Cũng khá là hay, thật ra đối với mình là, kiểu là, mình muốn cái cảm giác là, kiểu, mình mình bỏ điện thoại được, nhưng bây giờ mình chọn mình dùng, nghĩa là mình có cảm giác thế ấy. Nó giống kiểu là bạn có khả năng bạn đánh người ta nhưng bạn chọn bạn không đánh ấy, thì bạn sẽ là một người tốt, đúng không?
Ừm. Ờ. Ừm.

Đấy, thì, kiểu, điện thoại thì nó có những cái tích hợp sẵn này, những con AI này, đó, cũng có thể, gọi là, sử dụng nó để, ờ, tìm kiếm thông tin một cách, gọi là, rất là nhanh, rất là chính xác. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì mình thấy là đôi khi nó cũng gọi là, cái điện thoại này nó cũng giảm cái, a, cái năng suất hiệu quả của mình hơn. Ờ, đây mình đang nói đây. Thì, ờ
Ưm, ừm. Như nào nhỉ? À, à, ô kê. <laughs>
Nó nó giúp cho mình, gọi là, truy cập công việc nhanh hơn, đúng không? Nhưng mà đồng thời nó nó khiến cho mình bị ám ảnh về công việc. Đó, ờ, tại vì như kiểu nhá, kiểu
À. Ám ảnh à? Ờ, sao nhỉ? Ám ảnh ám ảnh ở đây bạn nghĩa nghĩa của bạn ám ảnh là như nào nhỉ, cái từ ám ảnh ấy?
Ờ, ám ảnh tức là cúc nào lúc nào cũng nghĩ đến công việc, như, kiểu là, khi mà bạn đi làm về, đúng không? Thì lúc lúc đấy là những lúc bạn nghỉ ngơi, bạn chăm sóc bản thân này. Đấy, bạn có thời gian dành riêng cho bản thân, nhưng mà nó sẽ bị gián đoạn bởi những cái, kiểu là, email làm việc này, hoặc là tin nhắn từ trên group làm việc này. Đấy, sẽ khiến cho bạn bị, gọi là
Cũng đúng, cũng đúng. Đúng rồi, thật ra thì là cũng cái đấy cũng phải phụ thuộc tính chất công việc của bạn thôi. Nếu bạn là, kiểu, một người có thời gian, một người, ờ, kiểu, đang trên đà thăng tiến sự- sự nghiệp ấy, mình nghĩ là cái này là nên, nên lên làm như thế, bởi vì là, kiểu, đang tuổi trẻ chưa có gia đình, đúng không? Nhưng với những người nào mà có gia đình rồi thì là về nhà thì là tốt nhất là lên để công việc ở ở ở ở công ty, còn về nhà rồi không đem công việc về nữa.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, nhưng mà nhưng mà nhưng mà mình nghĩ là đa số là mọi người vẫn thường xuyên đem công việc về nhà. Tại vì đấy, mình ừ, tại vì, ờ, thời đại công nghệ mà, đúng không? Mọi mọi thứ có thể, gọi là, được được thông qua tin nhắn này, đúng không? Đấy, ý mình là thế. Đấy, tức là khi mà ô kê mình làm xong, gọi là, ca làm từ 3 ngày rồi, v về nhà nhưng mà mình vẫn sẽ bị nhận tin nhắn, gọi là, email liên quan đến công việc này, liên quan đến họp họp hành các thứ này, đúng không? Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái cái tâm trạng mà, kiểu, mình đang muốn nghỉ ngơi khi mà ở nhà. Đấy, thế là mình mình mới dùng cái từ ám
Thế à? Ừm, ừm, à. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng. À, chuẩn, à. Ừm, ừm, ừm. À, đúng rồi. À, đúng thì lúc đấy mình nghĩ là bạn có thể như thế này, bạn có thể là đặt cái thời gian ra là mình không check công việc trong vòng bao lâu ấy. Ví dụ là đến tầm 9:00 tối bạn bắt đầu check nghỉ ngơi xong xuôi hết đi, đúng không? Xong mới check, xong là người ta có có trách gì bạn thì bảo là "Anh có việc gấp anh phải gọi điện cho em chứ anh nhắn tin, anh email thế thì em đâu có để ý được", đúng không? "Nhà về em về nhà nhà bao việc", kiểu kiểu đấy. Nếu mà có việc gấp cần thật sự cầm thì nó câu chuyện khác, đây còn nhắn tin qua email chứng tỏ là không gấp.
Ừm. Đúng, ừm hứm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs>

Ờ, ờ, ờ. Ngày hôm nay của mình, ờ, cũng khá là chậm rãi và thoải mái. Ờ, sáng nay mình dậy được sớm này, còn thời tiết nó cũng khá là mát.
Ô kê quá. <laughs>
Do nó vừa mưa xong thế nên là tâm trạng của mình, ừ, nó khá là khá là sảng khoái và tỉnh táo. Ừm, thì không biết bạn có giống mình không là khi mà bắt đầu một ngày mới, thì cái việc đầu tiên mình làm là tìm cái điện thoại ở trên giường này, <laughs> xong rồi vào tắt báo thức này.
Ừm, ừm, ừm. À. À, đúng rồi, đúng rồi. Thật ra thì là mình cũng thế thôi, kiểu, kiểu, việc đầu tiên mới ngủ dậy là cầm luôn cái điện thoại ấy, kiểu, thói quen xấu ấy.
Ừm hứm. Ừm hứm. <laughs> Xấu quá. Mình nghĩ là cũng tùy <chuckles> tùy vào cái lúc mà mình mình dùng, đúng không? <laughs> Rồi thì, kiểu
Ừm. Không, ý mì thật ra đấy là thói quen xấu đấy, bởi vì là cái lúc bạn dùng điện thoại ấy, thì cái dopamine nó lên cực nhanh luôn, nó, kiểu, gây nghiện ấy.
Ừm hứm. Ừm. Ờ, ờ, vậy hả? Vậy hả? Ô kê.
Đấy, thì là vừa mới sáng ngủ dậy cơ thể bạn nó chưa có gì trong người cả và bạn đẩy cái dopamine lên nhanh thế thì là bạn dễ bị mất động lực để làm những việc khác ấy. Bởi vì là mỗi ừ, bởi vì mỗi khi bạn làm những cái việc như kiểu đánh răng rửa mặt này, hay là quét nhà này, hay lau nhà gấp chăn gấp màn này, nó cũng có dopamine lên mà nó lên rất là ít thôi. Nó lên tầm ví dụ có 10 điểm nhá, thì nó chỉ lên 1 điểm, 2 điểm thôi. Nhưng mà bạn cầm điện thoại lên là năm sáu bảy điểm cơ.
Ồ, ồ, ồ, ồ! Ừm Ừm. Ừm, ô kê. Ô kê, ô kê, ô kê, mình mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu. Tức là, ờ
Ờ, đấy, đấy, thành ra bạn mất động lực làm những cái việc khác đi.
Thảm thảm nào là những lúc mình sử dụng điện thoại nhá là, kiểu, lúc mà buổi sáng ấy, mình thấy là, kiểu, nhiều khi mình cứ, gọi là, tự nhắc bản thân mình là dùng 15 phút thôi, đúng không? Nhưng mà cuối cùng, kiểu, kiểu, nó mất kiểm soát ấy, lại thành 1 tiếng, 2 tiếng này. Và đôi khi là mình mất luôn, ừm, buổi sáng. Đấy, đấy. OK, OK, mình hiểu vì sao rồi. <laughs> Đấy, thì nhưng mà tuy tuy nhiên thì mình thấy là mạng xã à, cái điện thoại ấy nó nó nó, nói nói chung này, thì nó có những cái tính năng như, kiểu là, <sniffs> ờ, truy cập mạng xã hội này, đúng không? Hay là đọc báo này, hay là chơi game này. Đấy, thì mình thích nhất là cái tính năng mà mạng xã hội của nó. Đó.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, đúng. Rồi, đúng rồi. Chơi game à? <laughs> À, sao vậy? Ờ, ờ, ô kê.
Chơi game cũng hay, ừ, ừ, mình thì thích mạng xã hội hơn. Ừ, đấy, tại vì là mình thấy là mạng xã hội thì bây giờ phát triển rất là mạnh này, và nó có thể giúp chúng ta truy cập mọi cái tin tức, ơ, mọi lúc mọi nơi, đúng không? Và có thể, gọi là, kết kết nối mọi người này, đúng không? Bạn bè từ xa này. Đấy, đấy, đấy.
Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng, chuẩn luôn.
Và, kiểu, ờ, ờ, không biết bạn giống mình không thì mình cũng là người rất là mê, gọi là, đặt đồ ăn từ, ờ, điện thoại ấy. Đấy, đấy, đấy.
Đặt đồ ăn trên mạng, à, thật ra thì mình cũng thấy là, kiểu, đặt đồ ăn trên mạng, kiểu, cảm giác nó rẻ hơn, nó cũng ship đến tận nơi, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Và, kiểu, mình chỉ cần ngồi ở nhà thôi ấy, là, kiểu, đồ ăn được dâng lên tận miệng ấy. <laughs> Cảm giác không khác gì vua chúa luôn. <laughs>
Đúng, đúng, đúng. Mà thế thì thành ra là, kiểu, mà dùng cái điện thoại nhiều nó cũng nhiều tác dụng thế là mình cũng bị lười đi nhỉ?
Ừm, cũng đúng, cũng đúng, kiểu, ừm, nếu mà mình lạm dụng cái sự, ờ, tiện nghi quá này, từ cái, ơ, cái điện thoại thông minh, ờ, của mình ấy, thì mình nghĩ là nhiều khi ừ, cũng sẽ bị, gọi là, lười đi ra ngoài, lười giao tiếp này. Bạn thấy thế không?